Iya iya iya, Kak ada pernah tahu nggak, ada tuh kayak mungkin mitos-mitos gitu ya kesalahan umum yang orang sering kayak percaya gitu, "Wah ini udah udah setting privasi kayak gini-gini tapi, ternyata tuh nggak aman," gitu.
Oke, sejauh ini sih sebenarnya ada juga orang-orang mungkin bisa dibilang hacker ya kalau orang yang, eee, sangat mengerti dunia sosial media dan bisa hacking gitu, mungkin bisa saja udah dikasih privasi tapi akun media sosialnya tetap bisa kebuka, atau terkulik nih kira-kira foto-foto apa gitu. Misalkan bukan hanya media sosial, dari galeri fotonya, dari lokasi dia ada di mana, itu kan juga cukup berbahaya kayak kan Kak. Nah jadinya memang sih, harus kita lihat juga pantau di mana, eee, follower-follower kita nih orang-orang yang jelas atau tidak gitu loh, dan juga bisa dilihat dari tag iya, harus disaring, betul banget atau bisa ju juga kita pakai mode Two-Factor Authentication di mana itu kita kalau mau login itu, eee, ke media sosial ditanyain 2 kalilah istilahnya.
Mungkin ada mitos atau kesalahan mu kayak Iya. Iya. Mmm. Betul betul, iya. Oh, harus disaring ya? Difilter dulu berarti ya, yok. Ah, oke yo. Benar benar, dua faktor autentikasi ya jadi lebih aman gitu ya Kak ya? Ya ya.
Heeh, betul banget. Jadinya kalau location off juga penting, jadi orang-orang tuh nggak gampang nge-track kita sembarangan, Kak.
Iya iya. Nah kalau ada pernah kena masalah nih Kak yang kayak data bocor yang disalahgun foto disalahgunakan, KTP dan lain lain itu, eee, langkah hukum atau keamanan apa ya Kak ya biasa yang harus diambil dulu Kak kalau menurut Kakak nih?
Iya. Oke, kalau ada kesalahan kayak begitu mungkin kamu boleh lapor dulu ke pihak berwajib ya, Kak. Di mana, eee, kamu bisa kasih keterangan bukti jelas dan ri gimana kronologinya yang kamu tahu, eee, bisa terjadi hal itu contohnya nih, "Ini foto saya yang asli seperti ini tapi diedit menjadi ini," eee, konteksnya contohnya pencemaran nama baik atau penyalahgunaan data gitu ya kan. Kamu bisa coba buat adukan itu supaya mungkin tim IT dari kepolisian itu bisa membantu melacak siapa orang yang meng-hack atau menggunakan data kamu secara sembarangan, gitu. Dan misalkan selain dari itu mhm, selain dari itu juga kamu boleh kasih klarifikasi kepada followers kamu, di mana followers kamu misalkan tahu nih data kamu lagi dipake sembarangan sama orang lain de contohnya jadi foto sen tidak senonoh gitu kan, dan kamu kasih klarifikasi, "Itu bukan foto saya dan saya sedang di-hack. Saya sedang" heeh, jadi kamu bisa kasih tahu audience kamu jauh lebih tenang dan lebih mengerti bahwa, itu bukan kamu loh yang ada di foto itu tapi digunakan orang lain sembarangan gitu, Kak.
Ya. Oke. Oke. Oke, berarti Kakak mhm? Apa lagi tuh, Kak? Oh iya, mhm mhm, iya. Iya iya, mhm. Di-hack oke, informasi ya.

Oke oke mu nah ini nih yang tadi nih kita tunggu-tunggu nih tips dan triknya kali ya untuk, menjaga privasi nih dari Kakak yang mungkin, eee, mengerti dan ter tidak terlalu memakai malah karena akun apa media sosial gimana Kak?
Oke baik yang par pertama banget nih ya yang aku lakukan semua, itu gunakan mode private di Instagram atau di, eee, friends only-lah kita bisa bilangnya itu di Facebook heeh, di Instagram story, di TikTok begitu Kak nah juga periksa ulang ke seperti menyaring kira-kira, eee, siapa followers kamu apa yang akan kamu unggah kamu pikir 2x dulu sebelum upload itu penting, gitu. Nah juga batasi informasi pribadi misalkan foto di rumah pribadi, di kantor di mana jalannya, atau enggak sama pacar atau sama kepala keluarga misalkan dengan ayah dan ibu. Kan kadang-kadang ada orang yang bisa, eee, jahat ya menggunakan foto keluarga kita itu seba sebagai hal yang tidak baik gitu, juga kamu gunakan password, eee, yang kuat atau kode, eee, autentifikasi ya supaya, bisa login itu lebih aman.
Ya. Oh ya ya ya ya bener bener, mmm. Oke. Oke pikir dua kali ya. Ya. Oke. Oke ya tadi ya 2 faktor autentifikasi jadi itu biar lebih aman tuh kalau bisa ada fiturnyalah ya, kalau ada fiturnya digunakan oke.
Betul sekali, mhm. Iya betul dan jangan nih kamu ini paling sering nih orang ketipu salah satunya nih dia buka link, eee, link penipuan. Iya itu atau link giveaway iya itu sebenarnya palsu tapi dibikin kata-katanya jadi menarik nah biasanya orang tua tuh jadi korbannya kan kasihan kita harus, wanti-wanti orang tua kita Kak.
Siapa tuh Kak? Oh ya ya ya ya berbahaya link memang ya. Benar benar benar benar, dalam tanda kutip "lebih konvensional," "gaptek" lah ya kayak bahasanya gitu ya kan mereka iya iya iya.
Gaptek iya dan dan mindset juga penting ya Kak da da dari semua itu kalau udah diatur kita tuh harus, eee, memiliki mindset di mana semua hal itu tidak harus dibagikan atau di-share ke semua orang, menjaga privasi itu bukan berarti kita menutup diri ya, tapi di mana kita tahu nih batasan mana yang ingin kita bagi dan mana yang tidak boleh kita bagi-bagi ke orang lain kurang lebih begitu Kak.
Betul. Iya iya. Iya. Oke, oke waduh makasih banyak nih Kak udah banyak banget tips dan trik dan sharing-sharing-nya tentang apa ya, eee, menjaga privasi di akun media sosial kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Kak ya?